والله بُصّ، أنا من وجهة نظري، أنا ما دام أنا قادر أعمل الحاجة يبقى أعملها، أنا إيه اللي يخلّيني إيه اللي يخ أنا مش عايز فاهم قصدي؟ أنا اتعلّمت وفاهم اللي أنا باعمله، عارف مين هيحس بالإحساس ده أكتر؟ الم المتغرّب، اللي في غربة، يعني حرفيًا رُوح لواحد كده في غربة، قبل الغربة، قُل له: "أنت لمّا كنت بتاكل كنت بتعمل إيه؟" هيقول لك: "كنت باجيب أكل جاهز." طَب تعالَ له بعد الغربة، يقول لك: "يا باشا ده أنا باعمل، وأعمل، وأعمل." ده ممكن يقول لك طرق الستات نَفْسُهم ما يعرفوش يعملوها، يعني صباح الفُل.
امم، بالضبط. امم. هو أنت شكلك اتغ شكلك كده اتغرّبت قبل كده.
آه الصراحة، اتغرّبت فترة، يعني قعدت آه اتغرّبت آآ كنت بادرس حاجة كده معيّنة، زي Course أو حاجة زي كده، ف في في اسمها إيه، في محافظة المنوفية، فأنا قعدت هناك آآ فترة يعني، قعدت حوالي مثلًا بتاع حوالي شهرين، شهرين ونُص كده والّا حاجة، وبعدين ج رجعت تاني القاهرة، فالفترة دي بَقى هي اللي علّمتني فعلًا إن أنا أطبخ أكتر، يعني أنا كنت
بجد؟ اتغرّبت فين بَقى؟ آه. آه، وتعرف كمان توفَّر في المصاريف بَقى، هتلاقيك كنت لسّة طالب تقريبًا صح؟
آه لازم، كان لازم توفَّر في المصاريف، لإن أنت كده كفاية كفاية عليك فلوس الCourse وكفاية عليك الفلوس اللي أنت بتص بتصرفها، فأنت أكيد مش هتروح إيه، تجيب أكل كلّ مَرّة جاهز، فيعني لازمتها إيه. فكنت كنت الفترة دي هي اللي علّمتني فعلًا إن الواحد آآ، اتغرّب برضه عن البيت شوية، كان آه بينزل لهم أجازات وبينزل فترة كلّ فين وفين، بس برضه إيه، يعني أنت معظم الأيام أنت قاعد هناك، وقاعد مع ناس شباب يعني حرفيًا زي ما تقول سكن جماعي كده، فأنت قاعد مع ناس فكنت باعمل لهم برضه الأكل، وكنت باجهّز لهم، كُنا ننزل مثلًا نتفق كده نِجَمَّع، بَدَل ما كلّ واحد مثلًا بيجيب أكل لوحده ب50 جنيه مثلًا، كُنا مثلًا كلّ واحد يدّيني مثلًا 20 جنيه، كُنا كنت أعمل أكل يكفينا، ويكفينا يومين كمان. فكنت باعرَف أتصرّف، آه، كنت باعرَف أتصرّف حلو أوي.
إمم. إمم. بالضبط آه، طَب ح حاجة كويسة والله، إن أنت كده عرفت تتصرّف. آآ بس في ناس بَقى يعني خاصةً وهي بتدرس كده زيك، بتبقى عندها بَقى بتواجه صعوبة جدًا في إن هي تنظّم الوقت بَقى، ما بتلاقيش وقت بَقى، طَب أنا إمتى بَقى هانزل أشتري الأكل، وإمتى هارجع تاني أجهِّز وصفة وبعد كده أجهِّز مثلًا، يعني مثلًا في حاجات بتحتاج تتَّبل وتتساب فترة زي الفراخ مثلًا والكلام ده كلّه، آآ وكمان أنت عندك وقت عشان تذاكر، فأنت بَقى كنت بتتصرّف إزاي مع الوقت، خصوصًا في إن أنت بتحتاج تعمل كذا حاجة كده في اليوم؟
إمم، إمم. إمم. صحيح، صحيح.

صراحةً بُصّ، هي حلوة بأمانة، يعني أحلى حاجتين أنا شُفتهم لحد دلوقتي أو 3 حاجات بجد الair fryer عندك الmicrowave وعندك تالت حاجة حلّة الضغط، حلّة الضغط دي من أهم الحاجات اللي أنا شايفها في حياتي تقريبًا، حاجة دي يعني مثلًا آه.
إمم. آه. فعلًا آه، في ناس كتيرة أوي بتتكلّم عنها بس ممكن تشرحلنا كده أكش أكتر عنها، مثلًا هي بتعمل إزا بتعمل إيه أو إيه فايدتها؟
وعايز أقول لك لأ، بتخلّي كمان يعني بت بتخلّي الأكل ما يبوظش، إن أنت مثلًا لو أنت أنت معاكش فلوس حرفيًا تجيب أكل، أنت فاهم، لأن ممكن مثلًا حاجة تانية تبوّظ الأكل، إنّما دي لأ ما تبوّظش الأكل خالص، وبتعملها حلو، وبتعملها في وقت قياسي خلّي بالك برضه، يعني من ناحية إنها بتوفّر، بتوفّر بن بتوفر اسمه اسمه إيه، اللي هو غاز أو بنزين يا باشا بتوفّر وشّ، يعني في ناس ممكن تفكّرها كده والله، هي بتوفّر جدًا لأن هي مثلًا الأكل أو الرز مثلًا يتعمل في عش في ربع في نُصّ ساعة دي بتتعمل في 10 دقايق تكون الحاجة جاهزة.
بتوفّر وقت، آه بسرعة.
آه، آه بت هي بتس بتُستَعمل إزاي أصلًا، هي بتعتمد على حاجة اسمها الضغط، إن أنت البُخار بتاع المَيَّة اللي أنت بتدخّله بيسوّي الأكل ب فيما بعض في في بعضه يعني زي ما بيقولوا كده، بيفضل حابس ال ال ال اسمه إيه ده الغاز نفسُه أو البُخار بتاع المَيَّة، آه، ف فيستوي بسرعة، يستوي بسرعة جدًا، يستوي ببُخار المَيَّة نفسه ما يطلعش، ما يطلعش بقى إلّا أمّا تفتح الصفارة بتاعتُه، ساعتها بقى يطلع كده و والأكل يخلص، فدي لأ دي شايف الحاجات دي من أهم حاجة وعندك الair fryer يا لهوي! الair fryer دي أهم حاجة، بتوفّر زيت خلّي بالك برضه، يعني بتوفّر زيت وبتخلّي الأكل يطلع صحّي.
امم، بيبقى بيبقى ضاغط عليه، آه، جوّه، ما بيعرفش يخرج. أكيد يعني في ناس كتيرة أصلًا بتستخدمها كحاجة صحيّة كده، عشان تقلّل إستخدام الزيت، آه.
بتخلّي آه، فعلًا.